إزاي بقى؟
آآ، ما هو أنا بانام، باصحى بافص ب ب ب باكون صاحي مش مش مش داري بالدنيا، أنا أنا أصلًا عندي عندي مشكلة لمّا باجي أنام وأصحى محتاج لي كده يعني ساعة على ما أبدأ أستوعب الناس اللي حواليّ، ب على ما أبدأ أجمع كده، آآ م، <clears throat> مين ال مين ده ومين دول وأنا فين. حتّى أنا باقعد أقول لنفسي كده، هو أنا فين ومين دول وإيه ده و يعني باقعد حبه كده آه وأنتم مين والكلام ده، فباقعد كده حبة، على ما أستوعب كده وعينيَّ يعني عارفة أنتِ كأن الكمبيوتر بيفتح بيعمل loading فباقعد فعلًا حبة كده على ما دماغي ت تخش في المود كده و و وترجع، دي فيها ساعة. آدِي كده ساعة ضاعت من وقتي.
اهم. أوكي. اهم. ب و إيه اللي بيحصل؟، <laughs> إمم. أيوه.. <laughs> اهم، اهم.
ف فما الساعة دي أنا كنت ممكن أحولها لشغل، كنت ممكن أعمل بيها task والَّا حاجة، أسلمه أحولها لفلوس، بدل ما أنا محولها كده. فهو برضو الموضوع كان مضر من الناحية ديَّة. وساعات كنت آجي مثلًا آجي أشتغل بالليل كعمل حر برضو جنب الموبايل ما أبقاش مركز، فإنتاجيتي كانت إنتاجيتي كانت مضروبة بالنار حرفيًّا بجد، يعني أنا ما فيش إنتاجية أصلًا، ما فيش أي إنتاجية، شخص مُستَهلَك. ويا سلام بقى، ويا سلام لو أنا، آآ الدنيا الدنيا بايظة معايا في الشغل ومضغوط عليَّ في الشغل مثلًا في الشركة وكده قبل ما أروَّح
آه. صح. صح. اهم، اهم. اهم. مضبوط. اهم اهم. خالص مُستَهلََك دايمًا. إمم. اهم، اهم.
كنت باخد بقى سُبات عميق ونوم، كان ساعات الموضوع كان بيعدي لحد العِشا. كنت باصحي بعد العِشا، طب أنا صاحي بعد العِشا أعمل إيه بقى طب قولي لي أن
ياه! فعلًا صاحي تعمل إيه؟ صح.
أنا صاحي أعمل إيه بقى؟ ده خلاص ده أنا ك أ أ ده أنا كده ما ضيعت نفسي.
ده الطبيعي إن يكون ده ميعاد النوم أصلًا، إمم.
ده المفروض إن بعد العِشا دوّة المفروض العِشا دوّة أنا أصلي العِشا وأقعد لي بعدها ساعة، ساعتين، وأنام. طب أنا صاحي
تنام، بالضبط.